Çok ilginç aslında çünkü bunu, eee, bir zorluk değil de bir farkındalık olarak söylüyorsun. Çünkü sen bunu denemişsin ve fark etmişsin, aslında iyi gelmediğini.
Kesinlikle, kesinlikle çok aya öyle çok, böyle, çok net kuralcı değilim, mesela, işte, "Kesinlikle dışarıdan yemem." işte, "Kesinlikle bunu içmem." eee, "Kesinlikle işte, tatlı yemem." Hayır, yani, eee, o anki ortam ya da o anki hissiyatım onu yememi istiyorsa yerim, denerim ama dediğim gibi, bunu çok, eee, küçük porsiyonda tutarım ya da, eee, hani, tolere edebilecek boyutta tüketirim çünkü, eee, artık, belki yaşın da etkisi var bunda diyebilirim, E, vücudum da tolere etmiyor ya da alışkanlık, hani, 21 bir gün olayı var ya, belki yirmi bir gün olayı da beni etkilemiş olabilir.
Olabilir. <chuckles> Olabilir. Şimdi 21 gün demişken aslında, tatlıyla ilgili birkaç şey sormak istiyorum. Çünkü genelde sağlıklı beslenme ve tatlı hep böyle zıt kutuplar gibi nitelendiriliyor. O nedenle, eee, tatlıya düşkünlüğün var mıydı? Bunu bırakmak istermi? <chuckles>
Evet. Kesinlikle haklısın. O en, en hassas yerimi sordun. Tatlıya inanılmaz düşkünüm, yani, tatlı benim için gerçekten vazgeçilmez. Hele Türkiye'deyken, yani, gün aşırı tatlı tükettiğimi söyleyebilirim. Yani, sütlü tatlıda kesinlikle ama bulunduğum yerde bu belki benim için bir avantaj, tatlıyı çok bilmiyorlar yani, ha bizim gibi bir tatlı kültür Eee, ya evet işte, benim için avantaj oldu ama bence onlar için çok kötü bir deneyim, tatlı bilmemek. Eee
Çünkü evet, değeri var. Hımm. Ne kadar güzel. <chuckles> Ama bilmemek güzel de olabilir belki. <chuckles>
Ya, işte o onsuz yaşıyorlar yani ama ben o sütlü tatlılar, hele bizim kültürümüzde, sütlü tatlılar çok lezzetlidir. Yani, şuruplu tatlı da, ayırt edemem tatlıları ama, ııı, sorduğun soruya gelince, o yüzden burada, ııı, tatlılardan ister istemez vazgeçtim. Burada tek tatlı aslında, ımm, dondurma ve çikolata sana diyebilirim yani, onları da ne kadar s yiyebilirsin ki, hani, ne kadar, ııı, bir tatlı yerini tutabilir? Tutmadığı için de ister istemez tatlı alışkanlığım burada azaldı ve bu da beni sağlıklı beslenmeye daha çok yönlendirdi diyebilirim
Evet baklava olsun. Güzel. Güzel bir dönüşüm olmuş aslında tatlı için.
Kesinlikle, dezavantajı, avantaja çevirdim, diyebilirim.
Çok, ııı, bence güzel olmuş. Çünkü tatlı, herkesin aslında sıkıntılı olduğu bir konu. Dondurma belki sağlıklı bir alternatif ama çikolatayı seviyor muydun peki? Yani çikolata özellikle düşkünlüğün olan bir şeyse?
Evet, evet. Çok severim. Ke Kesin kesinlikle, ya mümkün olduğunca almamaya çalışıyorum çünkü şöyle bir yapım var, ııı, ben o paketi bitirmek zorundayım diye hissediyorum, yani o paket açıldığı zaman kesinlikle bitecek o rahat, ben rahat. O yüzden, hani, mümkün olduğunca da mesela, çok diyelim, tatlı krizim tuttu, evet alırım küçüğünü, yerim biter, o rahat, ben rahat. Yani o, evde bulunmaması lazım diye düşünüyorum.
<chuckles>